¿Cómo te cambia la perspectiva, cuando estás completamente solo, en la naturaleza?, sin ruido, ni distracciones, y, ¿qué tipo de ideas o sensaciones, te llegan en ese momento, en los que sólo escuchas tu respiración, y el medio ambiente a tu alrededor?
Ajá. <laughs> Guau, qué profunda pregunta. <laughs> Porque, la verdad es que me inspira bastante, yo diría, eh, por lo general, cuando o o sea, yo yo recuerdo que, las mayores como, eh, señales, así de creatividad que he tenido, siempre ha sido cuando estoy como en la naturaleza, ¿sabes?, eh, ¿sabes qué sabes qué me pasa?, que de repente me pongo bien melancólico.
Desde luego. Ujú. Okey.
Y también, de alguna manera, esa esa melancolía que me genera, justamente también estar en la naturaleza, ¿eh? Este, es en forma de escrituras, ¿no?, eh eh ra eh, también me inspiraba mucho a a dibujar.
¿Y qué escribe? Okey.
Pero hoy hoy, sí diría que me inspira más a a escribir, ¿sabes?, y me inspira a escribir, pues te digo, cosas así, bien melancólicas, porque justamente, yo de de de pequeño
Ujú.
eh, solía visitar muchos parques, ¿no?, y de repente iba a correr, sobre todo con mi papá, pues al cerro ¿no?, y pues era prácticamente así, estar en la naturaleza ¿no?, y, pues yo salía a escuchar música y, cosas así, y como justamente vas corriendo, o a veces también, correr así sin música, justamente, como que te da la apertura para empezar a a pensar, muchas cosas ¿no?
Desde luego. O qué. ¿Te conecta? Y desde luego, te conecta así como que con la naturaleza, con lo que estás viendo a tu alrededor. ¿Qué tan diferente se siente tu creatividad cuando te alejas un rato de del del todo? Y permites que la soledad en la naturaleza te dé ese espacio, eh, ¡mental! que normalmente no encuentras en la rutina diaria.
Ujú. <chuckles> Sí, claro. De hecho, eh, justamente en lo que preguntas es que, am, o sea, yo recuerdo, digo ahorita ya casi no es he escrito, eh, digamos, así al aire libre. Casi por lo regular es en mi cuarto y así o, cop y justo que llego así de repente del trabajo o no sé, cosas cotidianas que de repente generan cierto estrés.
Ujú. Okey.
Por lo regular sí suelo escribir, eh, pues un poquito más golpeado, ¿sabes?
¿Cómo?
Como los sentimientos más crudos, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, estoy enojado, pues, ahí despotrico y y describo todo, ¿no? Si estoy triste, pues ahí escribo tal cual el sentimiento que estoy experimentando en ese momento. Pero justamente cuando, por ejemplo, recuerdo que cuando estoy como afuera, ¿no? En un en un parquecito. Recuerdo mucho afuera de la universidad que yo me ponía ahí en una banquetita a escribir.
Okey. Ujú.
Era, sí, también un poco, ¿no?, acerca del de lo que estaba sintiendo en ese momento, pero como que había más, eh, soltura a la hora de escribir, ¿sabes? Hasta como que no también, <chuckles> no sé si ta también sea porque estaba un poco más inspirado en en otro tipo de de lecturas que yo estaba haciendo, como más, este, por decirlo así, más mexicas, más más náhuatl, más de épocas precolombinas. <giggles> Sí. Sí, sí, sí, exactamente.
Okey. Claro. Profunda. De autoayuda. No. De historia. Sí. Okey. ¿Y cómo describes la sensación de estar solo en un lugar natural donde nadie te exige nada? Y bueno, te empiezas a a llenar de inspiración para escribir esas historias que que comentas.
Es un poquito similar, por ejemplo, cuando estoy en mi cuarto, porque también por por lo regular, en mi cuarto, estoy solo. Eh, que, justamente, es como mi mi lugar, ¿no?, para, pues, reír, llorar, ¿no?, este, expresar. y ajá. Y también me pasa lo mismo en en la naturaleza, me recuerda mucho a un lugar que era temazcal, u un lugar así como de ritual, por así decirlo, este, que teníamos en la universidad, justamente que estaba así, ah, en medio del, casi, casi de la nada, ¿no? Pero estaba muy hermoso, había, eh, ahí unos, eh, arbustos muy bonitos, flores, eh, ahí se iban los pajaritos a tomar agua, ¿no?, había un un pequeño, este, bebedero. Y y, por lo regular, siempre estaba solo, sobre todo en las mañanas. Y a mí me gustaba mucho ir a ese lugar porque, una, me gustaba escribir y ahí iba como para soltar mi mente. Eh, otra, porque aparte, en las mañanas, ahí en ese lugar, se formaba como una neblina bien espesa <chuckles> y como que me aislaba más de toda la gente, de todo de todo, ¿no? Y, justamente, después de 2 3 horas, a lo mejor empezaban mis clases, pero mientras estaba ahí yo me sentía totalmente libre, inspirado. Es más, ahí también escribiendo me pasó que llegué a llorar, a a reír, como a recordar, tal vez, cosas del pasado y a idear cosas del futuro, ¿no?
Okey. Para inspirarte también. Sí. Estanque. Okey, bebedero. Ujú. Okey. Okey.
Como que me sentía libre así, total li libertad.
Y y, por ejemplo ¿Qué sentimientos, eh, te despierta ese silencio que ahora me describes, sobre todo con lo natural cuando, pues, estás solo? ¿Y cómo interpretas ese silencio, como ahora me lo describes, como si fuera paz? Eh, como
Ajá.
Como compañía o como un mensaje que necesitabas escuchar.
<chuckles> Es que, ¿sabes qué pasa? Que, eh, justamente, en esos silencios, eh, pero no no silencios así como tal como, porque sí, sí noto la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en mi cuarto, que es un sonido como como raro, como
Qué. Ujú.
sí, literalmente, te sientes solo, o sea, no no hay nadie, no hay ningún ruido, no hay ninguna señal de vida, <chuckles> este, y mm, en cambio, allá afuera, eh, por ejemplo, yo que lo que yo recuerdo y, por ejemplo, cuando he ido a a escalar, no sé, algún cerro, algún monte y cosas así, lo primero que que siento es ese silencio, pero ese silencio se siente como si te abrazara, como si te envolviera.
Ajá. Desde luego. Ah caray.
¿Sabes?
Okey.
Aparte de que le da un un toque muy bonito, eh, de repente escuchar a uno uno que otro insecto, eh, cantar un ave, ¿no?, o varias aves que estén me por ahí moviendo sus alas, ¿no? O sea, ese bu ese ese sentimiento de escuchar, ahora sí que el silencio con esos como destellos de vida, te hace sentir q que justamente n no estás solo, ¿no?, que estás envuelto y abrazado por
Ujú.
por todo un ecosistema, por así decirlo. Que justamente t como que te dice, pues ve y sé tú, ¿no?, sobre todo, ¿sabes qué me gusta mucho? Escuchar el sonido de las de las hojas de los árboles moverse con el viento, porque no sé, como que d d como que lo siento muy, muy romántico, por así decirlo. <chuckles>
Okey. Desde luego. <laughs> Desde luego, y y ¿cómo cambia tu manera de observar el mundo cuando te das ese chance de caminar solo en en algún sendero o en la naturaleza? Y que también que te llena de detalles y empiezas a notar, eh, esa esa inspiración que, pues, de lo que me empiezas a de lo que me comentabas hace un momento, que también te incitan a inscrib a escribir historias o relatos o memorias tuyas.
Ujú. Exacto y y no solamente eso, eh, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que, eh, cuando solía ir de este, a dos, tres viajecillos ahí con un con mi mejor amigo de la universidad.
Sí.
Eh, que incluso también le le fascina acampar con porque just justamente yo creo que nos hicimos amigos por eso, ¿no?, porque tenemos como la misma la misma percepción de la naturaleza, en la que justamente cada que nosotros íbamos, aprendíamos algo nuevo, ¿no?, y y no necesariamente algo como de acampar o algo, algo así muy profundo, o tal vez sí, que era como a de repente disfrutar, ¿no?, de repente, yo yo recuerdo que de repente salíamos o sea, todo nuestro viaje normal y, acampábamos, comíamos, a lo mejor aprendíamos a prender más rápido la fogata, yo que sé.
Okey. Ujú.
Pero, ¿sabes?, aprendíamos esto que, se trata como de la unidad, ¿sabes?, de que, yo lo tenía a él y él me tenía a mí, ¿no?, porque de repente estábamos así solos en en medio del bosque y de repente escuchábamos cosas y no sabíamos si era o un animal o era un señor ahí, ¿no?, eh, ese tipo de cosas, ¿no?, y después todavía so solíamos, este, bajar del del cerro, del monte, íbamos hablando de: "Ah, qué bonito se se sentía oler la tierra mojada", ¿no?, o: "Ah, esa briznita ca eh fría que nos dio en la noche, ¿no?, sí estuvo bien padre", entonces como que siempre íbamos con un aprendizaje nuevo, eh, tanto de naturaleza como a tal vez hasta de amistad o algo así, ¿no?
Ujú. Oh, desde luego, <chuckles> y que. Muy bien. Sí, sí, claro. ¿Y y en qué momento te das cuenta de que la soledad en la naturaleza no es falta también de compañía?, sino una oportunidad para escucharte mejor y también, bueno, ¿cómo aprovechas esa oportunidad cuando la tienes?
<chuckles> <chuckles> Claro, y de hecho es es es buena la pregunta porque justamente sí hay que hacer la distinción de eso, ¿no?, porque justamente de repente hay personas que se aislan de de esas situaciones, porque a lo mejor sí sí sí se sienten solas y apartadas de, no sé, de un grupo, y dígase, su grupo puede ser su familia, puede ser sus amigos, o simplemente se sienten perdidas ellas solas a nivel personal, ¿no?, y sí sienten como ese
Ujú. Ujú.
esa necesidad de de abandonar todo, dígase, quemar los barcos y empezar de cero.
<chuckles>
Que en alguna vez sí me pasó, y de hecho también lo llegué a hacer, de que, no sé, me sentía tan perdido que yo ya hallaba cualquier manera de irme y en algún momento llegué a ir a Sonora, ¿no?, a un estado totalmente distinto de donde yo vivía. O o así, ¿no? De repente viajar así y y justamente, pues sí, de alguna manera como que te encontrabas y hacías cosas, pero
Mm.
lo padre siempre es como tener esa esa soledad que tú decidas, ¿no?, que justamente te haga encontrarte de nuevo, ¿no?, tener como esa em, vueltas as al interior.
Ujú. Desde luego.
Que te empuje, ¿no?, a a ser una versión diferente de la que justamente quería huir de esas de esas cosas el en un principio.
E exactamente, ¿cómo te ayuda la soledad en la naturaleza a procesar emociones difíciles o decisiones complicadas? Y que encuentres ahí Ajá.
Pues claro, es que ¿sabes a mí fue qué me pasaba? Ujú. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho eso.
Encuentras ahí que no no encuentres cuando estás rodeado con gente, más que nada.
Ajá, justo. A mí a mí eso exactamente es lo que me pasaba, porque justamente en la naturaleza yo veía y como que me asemejaba, ¿no? Mucho de esto, de que, por ejemplo, un árbol, ¿está solo o no está solo?, está rodeado de otros árboles, pero en sí, pues, es una unidad, ¿no? Entonces, era como que, de repente, como que hacía este tipo de analogías así como medio raras, <chuckles> en la que también decía: "Okey, ese pájaro también está solo, pero también tiene como a a su parvada, pero mira, él está por ahí solo", ¿no? Entonces, realmente, ¿sí está solo o no, o hay algo más que conecta, no?
Ujú.
Mm, cos cosas así que, de hecho, a mí también me a me ayudaron como a a saber que aunque tú puedes caminar por ahí solo, realmente
te puedes hacer esa pregunta, ¿no?: "¿Estoy solo?". Eh, siempre va a haber alguien que se interese por por ti, ¿no?
Exactamen Bueno, muy bien. Y ya por último
Y lo mejor es que uno se debe de interesar por uno mismo.
Exactamente, y ya por último quisiera preguntarte esto, eh, ¿de qué forma la soledad te ayuda a reconectar con tus prioridades cuando estás rodeado de naturaleza y cómo notas ese cambio o ese reset, le podemos llamar, cuando regresas a tu rutina diaria?
Ujú. Ju justo en ese, en esa analogía que te platicaba y y y como esa manera de de pensarlo
Ujú.
ah, mm, me llevó me llevó siempre a pensar que que justamente, por ejemplo, mm, qui quién alimenta a las plantas, ¿no? Ellas se alimentan solas, ¿no? Porque ellas están tienen tienen ese ese ese necesidad de sobrevivir por ellas solas, ¿no? No nu nadie va a llegar a regarlas, por ejemplo, a menos que estés en una maceta, ¿no? Pero aun así ellas generan su propia alimento, eh, hacen sus propios sistemas de de supervivencia, ¿no? Y de alguna manera también me hizo pensar, y bueno, y también no se diga en animales y cosas así, y en ese sentido me hizo pensar que justamente, pues, nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿no? O sea, en algún momento, pues a lo mejor sí estabas conectado a otro ser vivo que te alimentaba, ¿no? Pero, después de eso, pues nadie va a venir a hacer las cosas por ti y de alguna manera también tienes que empezar a a cuidarte, ¿no? Eh, para poder después tú hacer cosas por los demás, pero sobre todo tienes que hacerlas por ti.
Sí, claro. Sí, claro. Ujú. Exactamente. Bueno, ¿y y y cómo cambia tu inspiración cuando te alejas un momento del mundo y permites que la naturaleza en su estado más simple y silencioso te hable de una manera que solo lo entendiste tú?
Justamente, como que me hace poner otra vez de nuevo los pies <chuckles> en la tierra, de saber que estamos aquí, que somos una unidad pequeñísisima en dentro de todo el universo, por así decirlo, eh, que no hay que nada tomárselo tan en serio, ¿no? Eh, y me da, sobre todo esa claridad como mental, ¿no? Ponerme en esa perspectiva me hace como otra vez liberarme de la ansiedad, reconectar conmigo mismo, ¿no? Y poner, pues, límites sanos.
Bien. Muy bien, pues me agradó esta plática contigo, muy profunda. Eh, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por la por los consejos, más que nada.
<chuckles> Ah, no te preocupes, aquí estamos como como simples seres humanos. <chuckles>